面倒くさいね。
<laughs> ほんっとそうですね。だ、そういう業界には、ま、絶対入りたくないなとは思いますし、うん、まあ、そういう目立つのが好きだっていう人はいいのかもしれないけど。でも相当はそうですよね、もうほんっと鋼の心じゃないと、無理ですよね、そういうのは
うーん。 うん、目立ち方。<laughs> いや、ほんとに。んうん。 そう。なんか、そいこうスキャンダルとはちょっとずれるのかもしれないんですけど、うちの会社にこう本を執筆してる方がいて。で、あのノートっていう、あの、あれあるじゃないメディアソーシャルメディアあるじゃないですか。あそこにも記事書いてる方なんですけど。そこにこの前ちょっととある記事を書いたら、はてなはてなブックマークかなんかで、ぶすんごい書かれてたらしくて。で、彼は鋼のメンタルだから「なんかこういうこと書く人も、いま、いるよね、ははは」ぐらいで済んでるけど、なんこれがうちの会社の一般の社員の子だったらしんどいよなって思ったし、と同時に、このサイトの意味みたいな。これ、これ必要、みたいな。
はい。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 あ、はい、はい。 あ、へえ。 う、はい。 ええ。 はい。 <laughs> え、はい。 <laughs> そんなのにさあ、すごいですね、書かれてしまって
なんかやっぱ、そう、見る方もなんかスキャンダルもそうですけど、見る方もそうだけども、ね、仕事とはいえまま、はてなブックマークに関しては、仕事でもなんでもないけど、書く方もほんとにでも多分、それって多分、日本のその働き方だったりとか、そのなんか、そういう子に対する、ま、売り上げの掛け方とかね、多分そういうプレッシャーもあるんだと思いますけど
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ええ、え ええ。